Ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Ciao buon pomeriggio a te come va? Tutto bene?
Tutto bene, sì, tu?
Mah, tutto bene tutto bene, si va avanti, uhm, fa caldo, è arrivato il caldo, non so da te.
Eh, vera veramente c'è c'è troppo caldo. Infatti, cioè, mi ricordo che in passato, <sucks teeth> questo caldo, ecco, arrivava, diciamo, al giugno inoltrato, no, adesso, diciamo a metà maggio cioè considera che io, inizio maggio, e già ero con i pantaloncini, e quindi <chuckles> E Eh, vabbè Esatto, sì, sì, esatto, quest'anno.
Mh. Mh. Mh. Quest'anno vero?